Thì thực ra nhá, cái chuyện mà bắt đầu mất động lực của mình ấy, thì nó cách đây khoảng tầm 5-6 năm là bắt đầu, tức là mới chớm thôi. Ừ, tức là, ừm, cái cái cái câu chuyện của mình nó sẽ là nó sẽ là theo, cái kiểu là, cái sự mất động lực nó xuất hiện này, xong rồi nó, a, nó duy trì ở một cái mức là thấp thấp này, xong nó tăng dần lên, tăng dần lên và đến cái giai đoạn là gần như là không thể chịu đựng được nữa, ấy, và cần có sự thay đổi. Thì đấy là cái cái mất động lực của mình. Đó, ừ.
Ừm. Ừm, thế là cũng khá lâu nha. Ừm. <laughs> Ừm, ừm. Ừm. Ờ, thế không biết là cái nguyên nhân gì khiến cái đoạn đầu mà bạn bị mất động lực? Hay là, kiểu như là, vừa bắt đầu làm là bạn đã như thế rồi? Trước kia đã có cái lúc nào mà bạn có động lực chưa? <laughs>
Ừm. À, không, mình đến với cái công việc này thực thực sự nó là cái công việc mà mình rất là yêu thích ngay từ đầu. Ngày xưa là mình học kinh tế ra nhưng mà những cái gì mình làm thì mình lại thích làm thiên về xã hội hơn. Đó, cho nên là đến lúc mà mình ra trường và mình, ừm, có được cái công việc này là cái công việc mà mình cho là nó rất là có ý nghĩa và mình rất là yêu thích nó, thật sự là như thế. Cho nên là trước cái giai đoạn mà <laughs> đúng rồi, trước cái giai đoạn mất động lực là cái giai đoạn mà hừng hực động lực, rất nhiều động lực, <laughs> đầy khí thế, ừ, cho nên là nó mới buồn như vậy đó. Ừm.
Ồ! Ừm. Ừm, ừm, vậy là bắt đầu vì là bạn thích nó. <laughs> Trời! Ừm, tớ không biết là điều gì mà đã khiến bạn, ờ, mất đi cái động lực về cái công việc mà theo bạn nói là bạn đã yêu thích như thế nhỉ?